Yani, mükemmel. Bizde de şey yapıyorlar ya böyle ımm, kapya, böyle biberle turşunun içini doldurup, ımm, şeyle dolduruyorlardı, ııı, lor peyniriydi sanırım. Onu da böyle bir şeyin içine, işte, batırıp bir harcın, öyle bir kızartma. Ben Ege'ye gittiğimde yemiştim onu. Belki, hani Tabii et seninki daha farklıdır da böyle sanki onu canlandırdı bende. Peki, hani, böyle yeni bir ülkeye gittiğinde, yeni bir kültürün yemeğini denediğinde, hani bu sende, eee, ne hisler yaratıyor, neler hissediyorsun?
Evet. Hı hı. Evet, o da çok A, ben <clears throat> duymadım hiç. Hı hı. Hı hı.

Ay, çok iyi. Sanki böyle ramen'i anlatıyormuşsun gibi geldi bana. Eee, zaten aslında
Evet, onun böyle çorba hâli gibi.
Anladım. Eee, aslında güzel olabilir. Belki de, hani, su yerine, eee, işte, et ya da tavuk suyu falan da koyuyor olabilirler. O, hani, hastalık dönemlerinde bir de baharatlarla birleşince, otlar vs. falan gerçekten güzel bir hastalık çorbası olur bence de. Güzelmiş. Bunu bir araştıracağım ve deneyeceğim evde de. <chuckles>
Muhtemelen, evet. Hı hı. Bence de katılıyorum. Tavsiye ederim onu. <chuckles>
Peki, hiç beklemediğin ama çok sevdiğin bir yemek oldu mu?